Tout à fait, je suis tout que tout à fait d'accord avec toi en effet, je ressens le bien-être dans mes poumons comme, heu, comme c'est pas possible, tu vois? Et rien que pour ça je me dis, heu: «Allez en effet, heu, je je vais partir sur ce que tu me dis». Heu, je pense que tu as raison, heu, de me de ne pas me flageller et et au contraire de me dire: «Bon écoute hein, petit incident, une cigarette, OK». Heu, comme tu disais aussi: «C'est c'est pas parce que, heu, j'en ai fumé 1 que je vais acheter un paquet de clopes» et ça c'est certain, parce que de toute façon ça je me l'interdis, tu vois? Parce que je sais que si j'achète un paquet de cigarettes, heu, bah, là c'est terminé pour moi quoi. Je vais fumer pendant des mois encore, heu, donc j'en achète pas en effet et heu, je vais arrêter de de me faire du mal parce que comme tu l'as si bien dit, heu, en effet, heu et d'ailleurs ça m'encourage énormément à, bah à à me remettre d'aplomb parce que je t'avoue j'étais mal après cette cigarette, mais après ce que tu viens de me dire là, waouh, heu, bah je ressens, heu, vraiment un un un réconfort, heu, je t'avoue, heu, <inhales> je me sens mieux. <chuckles> Vraiment, je me sens mieux et heu, waouh, heu, <sighs> j'ai apprécié, heu, j'ai apprécié tes conseils. Tout à fait et complètement.
Mmh. Oui. Voilà! Mmh. Ouais. Oui. Mais mais je t'en prie, hein et franchement, franchement c'est vraiment tout le chemin parcouru. Heu, il y a rien, heu, qui est gâché parce qu'il y a un petit faux pas, au contraire, hein. Vraiment il faut que tu te félicites, même toi tu disais que tu dansais par rapport à tout ce voilà. Ne rebet ne remets même pas ton compteur à 0, dis-toi tout simplement que oui, ça fait 3 mois. Mmh.
Oui. <chuckles> Ouais et puis surtout tu sais Ouais et puis tu sais, surtout, heu tout à fait et heu, surtout, hem, je veux être fière de moi tu vois? Je veux être fière de moi et heu, tu sais, heu, c cette odeur dans la bouche, enfin cette haleine, heu, nauséabonde qu'on a dans la bouche quand on fume. Heu, cette odeur préguenante prégnante là, sur, heu, nos vêtements, heu, nos cheveux et tout ça bah, tout ça c'est terminé pour moi et tu vois? J'avais oublié ça et grâce à toi, heu, tu tu me l'as remis, heu, à dans d sur le devant de la scène si je puis dire. Parce qu'en effet, j'ai j'ai une très bonne haleine maintenant. <laughs> Heu, je mes cheveux ouais mes cheveux sentent très bons, heu, mes vêtements, heu, sentent mon parfum et heu, bah, j'avais oublié tout ça tu vois? Et puis tu me l'as remis et et tu m'as vraiment beaucoup encouragée, j'ai j'ai adoré tous tes conseils. Je t'avoue hein, heu, heu, tu as été de très bon conseil. Parce que là du coup j'ai envie de sauter en l'air pour me dire: «Ouais super», heu, c'est comme si, heu c'est comme si j'avais jamais fumé cette cigarette, tu vois?
Ouais, mais tu peux! Ouais. Mmh. Eh bah, c'est génial! Mmh.

Heu, lorsque j'ai fumé la cigarette, heu, je t'avoue, <chuckles> oui. <chuckles> Oui, oui, oui. Ouais
Oui. Eh beh, c'est c'est mais voilà, mais c'est pas grave, c'est justement, heu, bon OK, c'est un faux pas, heu, tu l'as appréciée cette cigarette, c'était quelque chose d'exceptionnel. Heu, voilà ne te flagelle pas non plus parce que, bah c'est tellement dur d'arrêter la cigarette et 1 cigarette en 3 mois, heu, bah voilà, c'est déjà extrêmement bien! Alors forcément on se dit, heu: «Je refume, j'ai refumé une cigarette, heu, voilà j'ai gâché tous tous les progrès qu'ont été faits avant» mais c'est pas le cas. Je dis, non, heu, par rapport à b si tu en as pas refumé derrière, que c'était juste la seule que tu t'es autorisée. Au final tes poumons, ils sont pas plus, heu voilà, ils sont ils ça a ch casi quasiment changé rien du tout. Mmh c'est sûr que ça remet un peu le le compteur à 0, mais, heu, voilà, c'est pas non plus comme si tu avais retour tu étais retournée acheter un paquet de cigarettes derrière. Heu, que tu avais recommencé à fumer, c'est juste un faux pas qui arrive, heu voilà bon, bah, c'est arrivé, heu, au moins, heu, tu en as profité de la cigarette, voilà, heu, c'était ta oui c'est un peu dommage, mais
Mmh. Oui. <chuckles> Oui. Tout à fait. Mmh mh. Eh oui, oui oui tout à fait. Ouais. Ouais m'enfin. J'en ai profité peut-être tu s ouais en effet ouais, heu. Oui j'en ai profité tu as raison. Heu et et et après, ça m'a mis mal, tu vois? Hem, j'ai, heu, aimé la s la fumer, franchement, je t'avoue, j'ai j'ai aimé la fumer et puis, je l'ai éteinte et puis, c'est là, tu vois, que je me suis sentie mal. Parce que je me suis dit: «J'aurais jamais dû quoi, heu, j'aurais jamais dû», heu, et et et ça m'a fait beaucoup de mal, tu vois? Toi je sais pas si toi, tu tu tu étais dans c dans cette situation qué quels conseils tu pourrais me donner pour, heu, pour mieux gérer cet arrêt du tabac, heu heu, s sans me culpabiliser tu vois? Sans sans me faire du mal, parce que je t'avoue ça me fait du mal des fois et et j'ai vraiment, vraiment envie d'arrêter de fumer, c'est tu peux pas savoir vraiment, hem
Mmh mh. Mmh. Mmh mh. Ouais. Mmh. Mais déjà, tu as déjà arrêté de fumer! Tu as déjà arrêté de fumer. Là là c'est mais non tu as pas recommencé! Tu as juste fait 1 cigarette, voilà après 3 mois tu as fait un petit faux pas, ça c'est pas recommencer à fumer! Recommencer à fumer, c'est retourner acheter des paquets de cigarettes, c'est fumer tous les jours, c'est remettre ça dans tes habitudes. Au final, là, heu, dans ta vie de tous les jours, c'est pas du tout une habitude que tu as encore.
Bah, oui, mais j'ai recommencé malheureusement. Ouais.